Mhm mhm mhm. Betul betul. Tapi. Jadi, menurut kamu masuknya nih di yang minat si orang ini ya, kalau tadi dari obrolan kita ya. Mulai masuknya tuh, nah iya kan. Eee, jadi misalnya kayak orang suka hal-hal yang berkaitan dengan anime mungkin kita tegurnya mungkin "Kamu Wibu ya?" Mungkin seperti itu ya? Atau, Elo gimana tuh?
Mhm, kayak itu sih. Iya, mhm. <laughs> Iya, heeh, iya kalau yang kayak gitu eee, misal ini, mmm, konteksnya orang baru ya, terus aku ngelihat dia lagi nonton anime gitu kan. Iya aku, "Eh nonton apa tuh?" Nah, aku kayak gitu dan emang sebelumnya kalau misalnya ada waktu nih, buat riset kecil kecilan lah ya dan emang maksudnya kita mau menyapa orang yang kita pengen sapa banget itu. Entah mungkin kita suka sama dia atau mungkin, itu yang kayak eee, target kita buat apa ya? Bikin grup atau kelompok kayak gitu, eee, aku harus tahu dulu, dia sukanya apa sih. Terus yang kayak aku cari tahu kesukaan dia itu misal suka anime, ya aku cari tahu dikit-dikit biar kalau misalnya, ketika kita ngobrol ya, eee, dan dia cuma bisa di topik itu kita tuh bisa nyambung gitu loh, enggak enggak yang mati iya iya.
Iya, kita niat. Mhm. Mmm. Mmm. Mhm mhm. Iya. Oh iya, a ada koneksinya koneksinya tuh e hidup ya? Mungkin ya.
Mhm, jadi percakapannya enggak gampang mati. Jadi kayak dan dia bisa dan aku juga bisa mengimbangi gitu kalau aku gitu sih, heeh.
Medis. Iya iya iya iya iya. Waduh, <sucks teeth> banyak banget ya, yang bisa diambil dari kamu tuh. Gimana caranya untuk buka obrolan sama orang yang baru ataupun orang asing supaya tetap terkoneksi ataupun nyambung. Jangan sampai kita di posisi yang canggung karena itu bikin kita jadi kayak burung aja kali ya, modelnya tuh.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm, kum Mhm, kuncinya asal bunyi aja sih, Kak, enggak usah malu, asbun aja gitu <chuckles> heeh.
Asbun, asbun oke oke oke. Makasih banget buat waktunya ya, kapan-kapan mungkin kita bisa obrolin lagi masalah cara buka obrolan ya?
Iya, mmm, kapan-kapan heeh, oke oke, kapan-kapan ngobrol lagi ya, makasih ya!
Oke, yuk.